Heu, non pas vraiment j'ai un ça me dit quelque chose. Ah Lily Allen, heu, oui, enfin, je les connais pas tous les nouveaux chanteurs, hein, moi.
U u une chanteuse. Ouais. Mais je ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, heu, ça va, ça fait longtemps qu'elle chante plus. Mais, hem, elle, elle elle préfère, heu, elle gagne de l'argent autrement. Elle f elle chante plus, mais elle g elle elle dit qu'elle gagne plus d'argent en vendant les photos de ses pieds qu'en en chantant.
Les photos de ses pieds?
<laughs> Ouais, ouais, ouais. <chuckles> Il y a un business à se faire hein, Françoise. <laughs> C'est, heu, ouais
<chuckles> Et qu'est-ce qu'elle montre, heu, sur ses pieds? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Elle les décore ou quoi?
Je sais pas hein, je sais pas. En fait, c'est je sais pas si tu connais OnlyFans?
OnlyFans, c'est quoi? Heu, c'est il me s ah oui, ça me dit quelque chose, c'est un site ça?
Ouais. Ouais, ouais. Ouais c'est un site, heu, où il y a des gens bizarres qui payent pour, heu, des photos bizarres, heu et donc en fait, elle fait que des photos de ses pieds et heu et je pense qu'elle a des demandes genre, heu: «Ouais tu peux mettre ton pied, heu, faire avec ça et ça et ça» et en fait, heu, c'est comme ça qu'elle générait l'argent en fait.
Ah oui. Ouais, mais bon, elle est, heu, elle était célèbre, donc heu, peut-être que pour elle c'était
Ouais. Non, il y a pas que ça, il y a franchement, il y a des il y a des des nanas, en fait, elles gagnent beaucoup d'argent pour, heu, pour leurs photos ou pour leurs vidéos, heu, enfin, je sais pas. Il y en a une qui gagne beaucoup d'argent, bah c'est, heu, 7 000 € par mois je crois, heu, pour, hem, faire des cours de je sais pas ou de maths ou de je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait elle est elle est mignonne tu vois? Elle est mignonne, elle dit qu'elle met ses atouts en avant et en fait, heu, les gens regardent ses vidéos.
Ouais. Ouais, ouais Ah oui, oui, oui, bah, moi ils vont pas regarder mes vidéos pour papoter parce que j'ai 66 ans, heu, <laughs> i i i i il il faut plutôt que je me cache, mais, heu, <chuckles> j'ai pas l'intention de d'être à découvert quand je ferais mes mes vidéos, mais bon, heu, mais, heu, oui, c'est vrai que
<chuckles> Oh, bah, ben, les pieds, c'est un autre truc hein. <laughs> Mmh. <laughs> <chuckles> Mais, même hein, dé déjà commence par TikTok, c'est bien. <chuckles>
Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas?
<chuckles> Tu auras plus de respect on va dire. <chuckles>
Tu, heu, toi, tu as commencé à tu tu tu en fais des des vidéos sur, heu, pour montrer tes ton art là? pour faire connaitre ton art?
Sur TikTok? Heu, ouais, ouais je fais, heu, j'ai j'ai commencé, heu, récemment, heu, je je me mets en situation quand j quand je fais, heu, enfin, quand je vais chez mon fournisseur le matin et tout tu vois? Mmh.